<laughs> โอเค ลงทุนระยะยาว
อืม ใช่ เพราะว่า แล้วหลังจากนั้น เราก็เลย เฮ้ย เริ่ม เริ่มเรียนรู้ทักษะแล้วว่า ถ้าเรายังอยากใช้ชีวิตแบบเนี้ย โดย โดยไม่มีเงินไปซื้อหวย แล้วเอาเงินไปจมกับค่าแท็กซี่ เราไม่ไหวแล้ว เราก็เลยเรียนรู้ทักษะในการที่จะต้องตื่นเช้า เพื่อที่จะออกไปทำงานก่อนคนอื่นที่เขาจะตื่น
อ๋อ อืม เข้าใจ ๆ แล้วรู้สึกว่า มันดีขึ้นไหม?
อืม โดยที่เรา ค่ะ ดีขึ้น เราอยู่ดี เนี่ย เราทำได้ตั้งแต่ต้นปี จนเพิ่งเริ่มมา เละเทะตอนช่วงเนี้ย <laughs>
ตอนนี้ <laughs> กลับไปตื่นสายเหมือนเดิม อะไรเงี้ย เหรอคะ?
เออ เริ่ม เริ่ม เริ่ม เริ่มนอนไม่พอแล้ว เริ่มเหนื่อย
อ๋อ
แต่ แต่ก็ยัง ยังฝืนบางที ก็คือแบบ ถ้าแบบตอนกลางคืนแบบนอนไม่หลับ เราก็เลยตัดสินใจไม่นอนเลย
อืม อุ๊ย! แล้วจะมีแรงทำงานเหรอคะ? อ้าว <chuckles> โอเค ต้องเรียกเรียง ลาใหม่แล้ว ตอนนี้
อืม ไม่มี ก็คือ ก็คือเลือกที่จะแบบ "เฮ้ย เราต้องประหยัด"
อ๋อ โอเค นั่นก็เป นั่นก็เป็นอีกทักษะหนึ่ง
อืม <smacks lips> ใช่ เราก็เลยแบบ เออ ไปนอนตอนกลางวัน
อ๋อ
ตอนช่วงแบบ เออ ที่เขาพัก 1 ชั่วโมงอะ ได้อยู่
อุ๊ย ก็โอเค ก็ถือว่ายังมีเวลาพัก ก็เอาเวลาไปนอน อ้าว แล้วไม่ทานข้าว อะไรอย่างงี้เหรอคะ?
อืม ก็ทานตอนเช้าเลยค่ะ หมายถึงว่า ไปถึง ที่ทำงานปุ๊บ รีบกินข้าว แล้วก็ อะ ทำงาน แล้วช่วงกลางวันก็คือนอน ตื่นมากินอะไรจุ๊กจิ๊ก ๆ อีกนิดหนึ่ง ก็ อา มาทำงานต่อ
อ๋อ อืม โอเค ก็ถือว่า มีการจัดการชีวิตที่ดี ที่ว่า โอเค เราก็
อืม ก็ ก็คำว่าประหยัดอะค่ะ <laughs>
<chuckles> เข้าใจ ๆ เข้าใจว่า
อืม <smacks lips> แต่ว่าพอ พอหลังจากนั้นน่ะ เรารู้สึกว่าเรา เรามีเงินที่จะแบบ คือ เราอะเคยตั้งใจว่า เดือนหนึ่งอะเราจะเล่นหวยไม่เกิน 500
อะ คือเริ่มอยู่ยากแล้ว อืม

อุ๊ย จริงเหรอคะ?
อืม
เราแบบว่า คือตอนแรกไม่ได้นับถือเท่าไร พอมาเรียน อะไรอย่างเงี้ย แล้วมหาลัยก็ลิงก์กับพระพิฆเนศ อะไรงี้ แล้วเราก็ขอพระพิฆเนศตลอด อืม <chuckles> ใช่
ค่ะ เออ ๆ อ๋อ อ๋อ รู้เลย <laughs> อ๋อ เอ๊ย! คือเป็นสัญลักษณ์เลยใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ แล้วก็ คือไปขอพระพิฆเนศก่อนเข้า ม. นี้ ขออีก ม. หนึ่ง ติด ม. นี้ ไม่รู้ ไม่รู้อะก่อนว่าลิงก์กับพระพิฆเนศ อะไรอย่างงี้ ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยขอกับ
อ๋อ อืม ๆ ๆ อืม เออ อ๋อ ก็คือไปขอพระพิฆเนศก็เลยได้ที่นี่ แล้วก็เลยคิดว่าลิงก์กัน
ใช่ ใช่ หลังจากนั้นก็เลยขอกับพระพิฆเนศมาตลอด แล้วก็ได้ ได้ตลอด
อืม ทำ อืม ๆ อ๋อ แต่เราว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นะ
คือช่วงไหนที่ไม่ขอกับพระพิฆเนศไม่ได้เลยนะคะ
อืม แต่แบบถ้าขอแฟนไม่กล้าขอ <laughs> คือ คือเกี่ยวไหม?
อืม อุ๊ย! จริง ไม่รู้ค่ะ ไม่เคย ยังไม่เคยขอแฟนกับพิฆเนศเลยค่ะ ส่วนมากของาน ขอเงิน
แบบ คือเขาบอกว่า ถ้าขอแฟนให้ไปขอพระแม่ ลักษมี
อุ๊ย! เราเคยขอแล้วค่ะ
ได้ไหม?
ท่านน่าจะยังไม่ส่ง มาให้นะตอนนี้ <chuckles> ขอไปหลายปีแล้ว หลายครั้งแล้ว
อ๋อ เออ อาจจะอยู่ที่คิว คิวละ เออ ๆ อาจจะแบบไม่เป็นไร ยังไม่ถึงคิว เดี๋ยวรอ พระแม่จัดคิวให้อยู่
จริง จริง จริง หรือ ม พระแม่อาจจะส่งมาแล้ว แต่ว่าเราเลือกตัดตก <chuckles> ใช่
ไม่ตรงสเปก อ๋อ ที่เขาบอกก็เลือกอยู่นั่นแหละ วันนั้นก็ประทานไปให้แล้วทำไมไม่เอา <laughs>
จริง จริง จริง พระแม่ก็ไม่เอาแล้ว พระแม่ยอมแพ้ <chuckles>
อ๋อ ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะ เราว่าแบบของงี้มัน แต่พระพิฆเนศน่าจะเรื่องความสำเร็จมากกว่ามั้ง แบบ
เรื่อย ๆ ใช่ เรารู้สึกว่า คือเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นเราตั้งใจ หรือว่าช่วงนั้น พระพิฆเนศให้พร อะไรอย่างงี้ ก็อาจจะควบคู่กันไป
อืม ไม่รู้ว่าคานการขออันเนี้ย อัน อาจจะเป็นเหมือนเป็น hope เป็นแรงใจ แต่ว่าสุดท้ายเรารู้สึกว่า ถ้าผลมันจะออกอะ เราต้องทำด้วยแหละ
ใช่ ๆ ใช่ ๆ ก็น่าจะเป็นอย่างงั้น อะไรอย่างงี้
อืม ใช่ ก็เหมือนช่วยกันคนละครึ่งอะ
แล้วก็ <chuckles> จริง จริง ก็คือขอตลอดเวลา ขอคือแบบว่าขอให้สิ่งที่พยายามมา อะไรอย่างงี้ ก็พยายามแล้ว อะไรอย่างงี้
อือ อือ อือฮึ เออ ๆ ๆ ก็ นั่นแหละ เราว่าท่าน ท่าน ท่านเห็น ท่านก็แบบ เออ ก็คือให้นั่นแหละ แต่สุดท้ายเราเชื่อว่า สุดท้ายมันอยู่ที่เราลงมือทำมากกว่า
ใช่ ๆ ใช่ จริง ๆ แล้วอย่างงี้มีทักษะอะไรอย่างอื่นไหมคะ ที่อยากเรียนรู้อีก?
อืม ทักษะที่อยากเรียนรู้เหรอ?
นอกจากการ ตื่นตอนเช้า
ก็คงจะเป็นทักษะเหมือนแบบ <tsk> อยาก อยาก อยากเรียนรู้ทักษะการลด การแสดงความรู้สึกให้มันมากขึ้น